जी। दरअसल बात ऐसी है ना कि मुझे असफलता से ना बहुत ज़्यादा ही डर लगता है। कि कई बार ऐसा होता है कि अगर मैं कोशिश ही नहीं करती कि कहीं मैं ना उस वहाँ पर फेल ना हो जाऊँ। एक बार ऐसा हुआ कि बहुत सारे कॉम्पिटिशन हो रहे थे और हमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था। लेकिन मैं स्टेज पर जा ही नहीं पा रही, कि ऐसा डर लग रहा था कि कहीं मैं सबके सामने कुछ गलत ना बोल दूँ या फिर ऐसा हो जाए कि ना वहाँ पे जा के ना सभी के सामने मेरी बेइज़्ज़ती ना हो जाए। तो इस डर ने ना मुझे अंदर से जकड़ रखा है। मैं कित्ती भी कोशिश कर लूँ, कित्ती भी लड़ाई कर लूँ उससे ना ये डर जो है ना मेरे मन से निकल ही नहीं रहा। कई बार ऐसा हो रहा है कि हाँ परीक्षा के समय अगर मैंने ठीक से नहीं पढ़ाई की तो मुझे ना एग्ज़ाम देने से इतना ज़्यादा डर लगता है कि एक बार ऐसा हुआ था कि मैं एग्ज़ाम हॉल तक तो गई लेकिन एग्ज़ाम बिना दिए मैं बाहर आ गई थी कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ। तो कहीं-कहीं ऐसा बार होता है कि मैं बिना उसके परीक्षा दिए ना तो उसको डर की वज़ह से के ना मैं डिसाइड कर लेती कि हाँ मैं परीक्षा ही ना दूँ। तो ए, ये तो भई कई बार हो चुका है। मैं ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। तो मैंने इसको दूर करने की तो बहुत ज़्यादा कोशिश की लेकिन हो नहीं पाया। ना ऐसा होता है कि जब तुम्हें बहुत ज़्यादा डर लगता है ना तो उसे करने में और ज़्यादा कुछ अ, बहाने ढूँढते हो कि हाँ वो ना कर पाएँ। तो मैं कहीं न कहीं ना इ इस डर की वज़ह से बहाने ढूँढने लग गई हूँ। और ऐसे ना बहुत ज़्यादा पीछे रह गई हूँ। तो आप ही बताइए कि मैं इसको ना कम कैसे करूँ?
हुँ। जी, मैं इस चीज़ को पूरी तरीके से समझ गया तो मैं ना आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा अ, जिससे मैं आपकी हालात को और बेहतर तरीके से समझ पाऊँ तो क्या हाल ही में कोई घटना हुई है जिससे यह डर बढ़ गया हो? या फिर जिससे आपका जो डर है वो और आपको अ, एक तरीके से आपके लक्ष्य से दूर कर रहा हो?
जी, दरअसल ऐसी बात है ना कि मैं ना बहुत ज़्यादा अच्छी पढ़ने वाली विद्यार्थी हूँ और मैं 10वीं ग्रेड में मैंने अपने क्लास में बहुत ज़्यादा टॉप किया है। तो यह आप कह सकते हो कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से प्रसिद्धित हूँ और मैं काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करती हूँ, तो लेकिन ना यह बात है कि ना अभी मैं जैसे 11वीं में आई हूँ ना, मेरे अंक जो है ना बहुत ज़्यादा ही अ, गंदी त आने लगे हैं। ऐसा है कि मैं कई बार ना ये जो साइंस और गणित वगैरह में ना ये फेल भी हो चुकी हूँ मिड टर्म में। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि कहीं मैं ना भा लास्ट में जाके ना कुछ मिस ना कर दूँ या फिर ऐसा हो जाए कि मैं फेल ना हो जाऊँ। इस डर के वज़ह से ना मैं आगे जा के ना अभी एग्जाम देना भी बंद कर दिया। जैसे कि मेरे अ, एग्जाम्स बहुत ज़्यादा करीब है ना तो प्रीबोर्ड वगैरह सैंपल टेस्ट वग़ैरह होता है तो कहीं-कहीं ना मैं रिजल्ट के डर से ना देना बंद कर देती हूँ। और मैं अपने पापा-मम्मा से ये बोल देती हूँ कि हाँ, ये इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है शायद मैं घर में बैठ के उनका पढ़ाई और अच्छे से कर लूँ। तो कहीं न कहीं ना ये जो मैं बहाने ढूँढ़ रही हूँ कि उनसे कैसे बचूँ, मैं उनकी सामना करने में बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस हो रही है। बहुत ज़्यादा जैसे कि देखिए इसके वज़ह से ना मैं सो पा रही हूँ, ना मैं पढ़ पा रही हूँ। एक तरह से ये मेरे दिनचर्या में ना बहुत ज़्यादा बाधा डाल रही है। तो आप ही बताइए कि मैं अब क्या करूँ?
अच्छा। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हुँ, जी। इस चीज़ को मैं पूरी तरीके से समझ सकता हूँ जो भी आपने बताया है। है ना? तो अ, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके लिए असफलता का मतलब क्या होता है? आप किस चीज़ को असफलता समझते हो? किस चीज़ से आप भागते हो कि आपके साथ अगर ऐसा हो जाए, तो बहुत ज़्यादा मतलब आप ड उस चीज़ से डरते हो?
जी, मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगी, कि कहीं बार ऐसा होता है कि जिस चीज़ में ना आप बहुत ज़्यादा बेहतर हो ना, उसमें अचानक आपने हार देख ली होती है ना, तो ऐसा लगता है कि तुम वहाँ पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हो या फिर अब सामना करने के लायक नहीं हो। तो कहीं न कहीं वो डर ना मेरे मन में बैठ जाता है। अ, ऐसा नहीं है कि ये पहली चीज़ है, कई बार ऐसा हुआ है कि मैं डांस में भी काफ़ी बेहतर हूँ और जब मैं एक बार ना 3rd पोजीशन में आ गई, तो हर बार तो पहले पोजीशन में आती थी, तो कहीं न कहीं ऐसा होता है कि हाँ, मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हूँ। अब मैं इतनी बेहतर नहीं कर पा रही, तो ये जो अ, है ना बहुत ज़्यादा असफल महसूस कराता है। ऐसा महसूस होता है कि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हूँ, कहीं न कहीं मैं इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं कर रही, जबकि देखिए, मैं बहुत ज़्यादा ही मेहनत करती हूँ। मैं कई बार ऐसा होता है कि मैं बिना सोए पढ़ती रहती हूँ उसकी और डांस प्रैक्टिस करती हूँ। फिर भी अगर तुम इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी अगर बेहतर रिज़ल्ट नहीं आते, तो तुम सोच लेते हो कि हाँ, अब तो तुमसे नहीं हो पाता, तो यही हो रहा है मेरे साथ। तो एक डर सा है कि उम, मैं नहीं कर पाऊँगी, ये मैं किसी को बता भी नहीं पा रही कि हाँ, क्या है? जब मैंने अपने मम्मा-पापा से बात करने की कोशिश की, उन्ने कहा कि, "ये इतनी बड़ी बात नहीं है, बस एग्ज़ाम्स क़रीब है ना, तो तुम बस डर रही हो, इतनी बड़ी बात नहीं है।" तो मैं उनको अच्छी तरह समझा भी नहीं पा रही। ना वो मेरे दोस्त भी उनके एग्ज़ाम में इतनी ज़्यादा बिज़ी है कि कोई मेरी बात सुनने के लिए वहाँ पर मौजूद ही नहीं है। तो एक तरह से मैं किसी को बता भी नहीं पा रही और ये जो घबराहट है, ये दिन पर दिन ना बढ़ती ही जा रही है, तो आप ही बताइए कि क्या करूँ जिससे ना ये जो डर है ना, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाए?
हाँ, हाँ। अच्छा, जी, जी। हाँ, हाँ। जी, जी, जी, जी, तो मैं आपसे अ, एक चीज़ ये भी जानना चाहूँगा कि क्या आपने पहले कभी इसी तरह की कोशिश की और अ, क्या हुआ? मतलब जैसे पढ़ाई में आपने बताया कि बहुत उच्चतम हो, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप अ, बहुत अच्छी तरीक़े से पढ़ाई की हो, बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ा हो आपने, मगर आप फ़ेल हो गए हो तो उसके बाद से ये डर बन गया हो तो क्या हुआ था? ऐसा कुछ है?
जी, दरअसल यही बात है ना कि मैं तो पूरा दिन पढ़ती रहती हूँ, ऐसा होता है कि मैं कई बार ना 10 घंटे भी पढ़ती हूँ। ना सोती हूँ, ना अ, खाने पे इतना ध्यान होता है। बस मैं पढ़ने में इतनी ज़्यादा खो जाती हूँ ना कि मेरा ध्यान ना उसकी तरफ़ नहीं जाता। और कई-कई बार होता है कि टेंशन या फिर डर की वजह से ना मैं कंसंट्रेशन ध्यान नहीं दे पाती तो ये डर जो है ना मुझे ना कहीं कुछ चीज़ करने ही नहीं देता, ना मुझे आराम करने देता है, ना पढ़ने देता है तो बहुत ज़्यादा ही घबराहट होने लग जाती है। कई-कई बार ऐसा होता है इस घबराहट की वजह से नींद नहीं आती, सर दर्द होने लग जाता है। उम, तो एक तरह से मैं कह नहीं पा रही कि ये क्या क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं समझ ही नहीं पा रही कि और मैं दूसरे को समझा भी नहीं पा रही जैसे कि मैंने कहा कि सब लोग अपनी ज़िन्दगी में इतने ज़्यादा मशग़ूल हैं कि ना कोई मेरे लिए समय ही नहीं निकाल पा रहा। ना मैं किसी को बता पा रही हूँ और उनके पास इतना समय भी नहीं है कि मैं उनको बता पाऊँ तो एक तरह से ये जो बात है ना मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। तो मैं समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ? मैंने अपने अध्यापक वग़ैरह से भी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि बस ये स्ट्रेस है, जैसे-जैसे तुम धीरे-धीरे पढ़ाई करना शुरू करोगी ना और ज़्यादा मेहनत करोगी ना ये धीरे-धीरे तुम्हें कम होगा और एक बार ऐसा भी हुआ कि प्री-बोर्ड में मैंने पूरा दिन पढ़ा है, लेकिन जब मैं प्री-बोर्ड में जाके बैठ गई थी ना मुझे कुछ याद ही नहीं आया जबकि मैंने पूरा पढ़ाई कर लिया है। तो एकदम जैसे कि टेंशन ड और मुझे डर की वजह से जो आता भी था ना, वो भी मैं भूल गई थी जिसकी वजह से ना उम, वहाँ पर मैं फ़ेल हो गई थी उस सब्जेक्ट में। तो मुझे तब से ना एक बहुत ज़्यादा घबराहट-सी होने लगी है। मुझे एग्जाम देने से ही इतना ज़्यादा डर लगता है कि मैं एग्जाम हॉल देखते ही ना अंदर क़दम ही नहीं बढ़ते। ऐसा लगता है कि कहीं मैं ना जंग में चली जा रही हूँ और वहाँ पे मैं जीत नहीं पाऊँगी या सरवाइव नहीं कर पाऊँगी। तो 3-4 बार ऐसा हुआ कि मैं ग एग्जाम हॉल में गई जा गई थी लेकिन मैं वापस आ जाती हूँ और जब भी मेरे एग्जाम्स होते हैं मैं बहाना बनाने लगती हूँ कि हाँ, मेरी तबियत ख़राब है या फिर ये एग्जाम्स जो है ना इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है और माँ मेरे माता-पिता भी सोचते हैं कि हाँ, ये सच ही बोलती होगी। तो इसीलिए ना वो भी इतना नहीं गौर करती कि पूछ सकें कि एग्जाम्स तो बहुत ज़रूरी होते हैं। तो कहीं ना कहीं ना ये जो है ना मैं बहाने ही बनाने लगती हूँ, जिससे ना मैं ये डर है ना उससे जीत नहीं पा रही, तो आप ही बताइए कि ना इसको मैं ना कम कैसे करूँ? और एक ये जो है ना ये डर अपने मन से ना बाहर निकाल कैसे फेंकूँ?
हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हुँ, जी, जी, जी मैं समझ गया आपने जिस तरीक़े से अपनी पूरी परिस्थिति को अ, बताया है। देखिए, असफलता या फिर फ़ेलियर से डरना एक बहुत ही मामूली बात है, हर इंसान ना मतलब कहते हैं कि अ, हर इंसान के अंदर कहीं न कहीं डर रहता ही है, कि कहीं वो असफल ना हो जाए, कहीं वो फेल ना हो जाए और सबसे ज़्यादा उसमें रहता है जिस चीज़ में सबसे अव्वल होता है, है ना? मान लीजिए, आपने बोला कि आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, हाँ। तो लाज़मी-सी बात है आपको डर रहेगा कि कहीं न कहीं आपके नंबर ना कम आ जाए जिसकी वजह से आपके घरवाले या कोई भी व्यक्ति आपको बोले, है ना? और अ असफलता का डर उसे ही रहता है जो सफल होना चाहता है, वरना कोई फ़ेलियर या फिर कोई ऐसा बच्चा जिसको पढ़ना ही नहीं है वो क्यों ही डरेगा। बोलेगा भाई पास हो जाओ बहुत बड़ी बात है। है ना? तो ऐसे में आपको इस चीज़ से घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए कि आप असफल हो जाओगे तो क्या होगा? कोई क्या बोलेगा, है ना? क्योंकि देखिए, अगर सफलता आएगी तो वो भी कहीं न कहीं आप उसे देखिए, कहीं न कहीं क्या, सीधा आप ही के लिए होगी, है ना? उससे माँ बाप खुश होते हैं, मगर पहली चीज़ जो होगी वो है आप, है ना? जिससे सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा वो आप होंगे। और दूसरा अगर असफलताएँ आती हैं, है ना? तो काफ़ी सारी चीज़ें आपके दिमाग में आएँगी, आपको लगेगा कि लोग अब क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे? मगर ऐसे में देखिए असफलता को एक तरीक़े से आपका रुक अ, वो अ, रोकना आप उसपे रुकिए मत, है ना, असफलता मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया वो चीज़ है जिससे आप अपने आप को और सिखा सकते हो, जिस चीज़ से आप और ज़्यादा बेहतर सीख सकते हो, कि क्या मुझे और सही करना चाहिए या फिर क्या मैंने गलत किया था, है ना? अगर आपके जीवन में असफलता आएगी ही नहीं, तो आप पहचानोगे कैसे कि आप और पीछे छूट कहाँ रहे हो? कहते हैं ना कि जैसे कि अ, अगर गधों की रेस में भागोगे, है ना, तो हमेशा जीतोगे, मगर अगर घोड़ों की रेस में भागोगे तभी ना पता चलेगा मेरे अंदर कमियाँ क्या है? तो ऐसे में अगर आपके अंदर कमियाँ ही नहीं पता चलेंगी ना, तो आप अ, कभी पहचान ही नहीं पाओगे अस एक्चुअल में रेस में होने का फ़ायदा क्या है? तो देखिए, आप सबसे पहले तो अ, सोच को बदलें, है ना? और गलतियों को एक फीडबैक के रूप में रे और उनको देखें कि आप उससे क्या-क्या चीज़ें सही कर सकती हैं। और देखिए, जैसे डर को कम करने के व लेकिन ना थोड़े व्यवहारिक कदम होते हैं, जैसे हमारे तैयारी करना, है ना? छोटे प्रयोग या समर्थन ढूँढना। सबसे पहले तैयारी को अगर मैं बताऊँ, आप अपने पेपर की जो तैयारी है वो तब से ही शुरू कर दीजिए, जब से मतलब बोलते हैं ना क्लासेज़ स्टार्ट हो जाए। है ना? जब आपके सेमेस्टर्स स्टार्ट हो जाते हैं, तभी से आप शुरू करिए, है ना? हर दिन छोटा-छोटा प्रोग्रेस करिए और उन छोटे-छोटे प्रोग्रेस को नोट डाउन ज़रूर करें, कि आज आपने क्या किया, है ना? और आज आपका मतलब अ, कितना लेसन हो गया और कितना बाकी है? ऐसे अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड बना के चलोगे, तो आपको पता रहेगा कि आपको आगे क्या करना है और आपका हो क्या गया है। ऐसे में आपको वो नहीं होगा कि कन्फ्यूज़न आगे चल के हो या फिर लगे की बहुत ज़्यादा आपका बाकी है या फिर मतलब बोलते हैं ना कि आपको क्लियर रह रहें चीज़ों के बारे में। अब देखिए, समर्थन ढूँढना अगर मैं बोलूँ ना तो समर्थन आप जैसे ना मान लीजिए समर्थन ऐसे ले सकते हैं कि अपने माँ-बाप से बात करें खुल कर के अगर किसी चीज़ को आपको तनाव हो रहा है, किसी चीज़ से परेशानी हो रही है तो हमेशा आपके वो ये बोलते हैं ना, कि शुभचिंतक के तौर पे आपको हमेशा एक सॉल्यूशन आपको राह दिखाएँगे। ऐसे में आप अपने तनाव को भी दूर कर सकते हैं। है ना? और साथ ही साथ जब आपको सफलता मिले, है ना? तो उससे प्रोत्साहित हों, उस चीज़ को अपने अंदर रखें, तो ऐसे में आपको अगली बार और बेटर करने की अ, बोलते हैं इच्छा होगी और आप अच्छा करना चाहोगे।
जी, बहुत शुक्रिया कि ज जो है ना, आपने मेरी समस्या को इतने अच्छे से समझा और मेरी बात को समझने की कोशिश की और इतने अच्छे सुझाव दिए। मुझे लगता है आपके सुझाव से ना, ये जो समस्या है ना मेरे अंदर ये ब काफ़ी हद तक ना कम हो जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और ज कभी भी अगर मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस है, मैं ज़रूर आपसे आके ना एक सलाह लेने की कोशिश करूँगी, जी आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया, मैं जितना भी शुक्रिया कहूँ ना वो बहुत ज़्यादा कम है। जी।
जी। मुझे पूरी उम्मीद है आप अपनी इस अ, परेशानी से ज़रूर उभरेंगी।